Hmm, okey. Pero paano natin kaya masissiguro na yung mga makabagong sasakyan na yan ay magiging accessible. Sabi mo nga, 'di ba, common satin ang magtre mag-commute. Pero paanom paano, na anong mga paraan kaya yung puwedeng gawin natin para mas maging abot kaya or accessible, ah, at safe, para sa lahat yung mga e-car na yan or drone kumbaga?
Oh. Kahit anong trans pantransportasyon, 'no? Mas safe talaga 'yong LRT, saka 'yong mga tren, 'yan. Wala yong halos ah, sa data wala namang masiyadong insidente diyan na na, ah, nadiskarel. 'Yong tren maraming namatay sa tren, sa X sa LRT, 'di ba, sa mga ganiyan. Total diyan ang marami mas ma kung ako papapiliin mas gusto ko na lang mag-LRT kaysa mag-commute sa mga jeep-jeep eh. Hangga't maaari eh,'di ba?
Okey. Oo, oo. Oh, sabagay tama. Mm, mm. Oo, sabagay. So, parang ano, para sa'yo, imbes na nas oo, para sa'yo imbis na pang pribado na sasakyan, 'yung advancement ba sa technology ng mga ganiyan ay para sa'yo yung mas maganda ay yung sa commuters' yung mga pangkaraniwang tao, no, pangkalahatan. Oh, wala pa nga iniisip ko nga diyan, 'no? Hanggang ngayon wala pa tayong bullet train sa Japan kasi meron, eh, 'di ba, na sa sa sin talagang Magkakaroon ba tayo ng subway?
Mas accessible, oo. Oo, pang lahat na, oo. Oo. Oo. Mismo. Meron yung subway, ah. 'Yong subway na ginagawa na 'yon, eh.
Meron na, 'no? Paano yun pag bumaha, di ba, baha iniisip ko, eh
Oo. <chuckles> Hindi meron na silang plano parang yung sa BGC, 'pag nagbaha ng malala meron ng dam na higop ng ano, pondo ng ano, planado na nga dapat eb talaga dapat kasi nga develop, di ba?
Oh, dapat lang, 'di ba? Dapat lang kasi kung Pero inuumpisahan na ba o plan pa plano pa rin yun?
Oo, may simula na meron ng naka ano na, na lalim na ng hukay. Parang, hmm.
Sa BGC? Na okey, okey. Pero oo nga, eh, alam mo bang maganda yan na magkaroon ng subway kasi siyempre parang simbolo rin siya ng simbolo siya ng progress, oo.
Dagdag din, oo. Dagdag na ng dagdag. Huwag na sila magdagdag ng mga daanan, yan ang dagdagan nila yung mga, ano na.